Cyberkriminalität, äh, irgendwie so, dass man das zusammen ich meine, ist ja nicht so, dass dass andere Länder nicht so 'ne so 'ne Behörde haben, die das machen, ne? Also, es, äh, muss sich halt dann zusammenlegen, genau.
Genau. Ja. Ja. Genau, aber dass es einfach so verbunden wird. Ja, g ja, es ist halt sehr neu, dass man also, Cybermobbing gab es damals schon, aber wo du recht hast auf jeden Fall, dass es jetzt populärer ist, genau, ja. Das ist jetzt, sage mal, äh, die alten Generationen vor 20, 30 Jahren, die kennen das noch gar nicht so. Es gab auch noch gar nicht richtig, äh, Internetzugänge und Möglichkeiten, überhaupt mal so, ich sage mal, bloßzustellen oder zu mobben. Oder auch vor allem es gibt ja auch Leute, die einfach Bilder von dir oder von deiner Familie im Internet posten, also, die gar nichts im Internet zu suchen haben. Das möchte man ja gar nicht. Ja, das ist das Schlimmste, was passieren kann, genau, ja.
Aber es ist halt auch noch relativ neu. Ja. Mhm. Genau, ja. Genau. Eben. Genau. Ja. Ja. Ja, das finde ich das Allerletzte, ey. <chuckles> Ja, das finde ich richtig daneben. Ja, eben. Und dann sagen die auch immer: „Hä, warum bist 'n du da auf der Plattform? Das wusste ich gar nicht.“ Wo du denkst: „Hä, was? Wei davon weiß ich gar nix.“
Ja, da muss dann kommt das zu unangenehmen zu Gesprächen einfach.
Ja, genau, das ist doch ja, auf jeden Fall. Ne, nein, danke. Ja, da sollten sie auf jeden Fall nacharbeiten, dass man da einfachere Möglichkeiten hat, der Sache dann auch nachzugehen. Das ist ja auch so was, du weißt ja manchmal auch gar nicht, ob jemand, äh, jeder kann ja 'n Foto runterladen, ja. Also, das ist, äh das, äh wenn du's freigibst, gibst du's frei, dann ist es, äh, im Internet. Das ist natürlich wieder so
<chuckles> Ja. Ja. Mhm. <chuckles> Ja, das ist das echt nicht so. Ja.
schwierig, aber trotzdem sehr interessantes Thema. Also, hm, finde ich toll, äh, wie wir dadrüber gesprochen haben.
Ja. Genau. Ja. Ja, ich finde auch, das Gespräch hat mich weitergebracht und ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch. Hat sehr Spaß gemacht.